อืม อย่างงี้ก็เหมือนกับ เอ่อ เป็นการขออนุญาตสรุปเล็ก ๆ น้อย ๆ นะคะว่า มันก็เหมือนกับว่า การแต่งกาย การทำตัวเองอะให้แบบดูดี อย่างเงี้ยค่ะ นอกจากเป็นการแบบเพิ่มความมั่นใจแล้วเนี่ย มันก็เหมือนแบบว่าทำให้เกิด First impression กับคนอื่น ๆ ด้วย ถูกต้องใช่ไหมคะ?
ค่ะ อา ใช่ ใช่เลย มาก ๆ ค่ะ เพราะว่าคนเราเนาะ เวลาที่ยิ่งเป็นแบบว่าเหมือนเจอหน้ากันครั้งแรกอะค่ะ ความประทับใจแรกอะ มันปฏิเสธไม่ได้ว่า ยังไงคนเราก็ต้องมอง ส่วนใหญ่อะ ใช้คำว่าส่วนใหญ่อะ คือเขาก็จะต้องมองรูปลักษณะภายนอกเนี่ยแหละค่ะ เป็นการที่แบบว่าเหมือน เหมือนเป็นจุดสนใจแรกอะเนาะ เพราะว่ากลับกันน่ะ ถ้าไปติดต่อธุระลูกค้า หรือว่าไปเจอคนที่มีความสำคัญในชีวิต อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือถ้าเราไปแต่งตัวไม่แต่งเลยอะ อันเนี้ยก็อาจจะคุยธุรกิจกันแบบว่า อาจจะขรุขระ ใช่ แต่กลับกันน่ะค่ะ ใช่ กลับกัน ถ้าเราแต่งเต็มไป อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เหมือนเป็นการที่ให้เกียรติเขาด้วยอะเนาะ แล้วก็ให้เกียรติตัวเองด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นบริบท อา
ค่ะ ค่ะ ไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมคะ? <chuckles> หรือไม่ก็แบบ อืม ค่ะ แล้วก็เป็นการเพิ่มโอกาสในด้านธุรกิจด้วย ใช่ไหมคะ ในการที่จะแบบว่าประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะแบบด้านการขาย หรือด้านอะไรก็ตามเนาะ คือ เหมือนว่าพอเราแบบแต่งตัวให้ดูดีปั๊บอะ ก็เหมือนแบบมีราศีขึ้นมาเลย เขาก็จะแบบ เออ อย่างน้อยเขาก็เคลิ้มตามเราไปแล้ว 1 เนาะ พอเราพูดอะไรออกไปอะ ก็เหมือนแบบว่าทำให้เขา เอ่อ ทำให้ลูกค้า หรือแบบ เอ่อ ผู้ใหญ่เขาเอ็นดูเรา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ ใช่ ค่ะ ใช่ ขายของง่าย <giggles>

อา เอาจริง ๆ ก็ ก็ ก็อย่างที่คุณบอกอะแหละค่ะว่าบางคนเขาอาจจะชอบก็ได้ค่ะในการที่ใส่สีจัด ๆ แต่ว่าสำหรับเราอะ อันเนี้ยมองเพิ่มนิดหนึ่ง แล้วก็เสริมนิดหนึ่งอะค่ะ ว่าการที่แบบเหมือน เหมือนแต่งให้มันถูก แต่ว่า กาลเทศะ อย่างเช่น ไม่ใส่สั้น อย่างเงี้ย หรือแบบไม่โป๊เกินไป อย่างเงี้ยค่ะ มันอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องหลักมากกว่าสีเนาะ เพราะว่าสีอะ เอาจริง ๆ ปฏิเสธไม่ได้แล้วค่ะว่า ต่าง คนต่างแบบ เหมือนชอบไม่เหมือนกัน แต่ว่าความเหมาะสมแล้วกัน ใช้ความเหมาะสม ว่าถ้าไปวัด ไปงานขาวดำ อย่างเงี้ย ถ้าไปแต่งสีสด อันเนี้ยค่ะอาจจะ โดนแบบสายตาทั้งงานมองมาอย่างแปลก ๆ ได้ ใช่
ค่ะ อืม ค่ะ ดวล หัวจดเท้าเลย <chuckles> อืม อือ ก็ มันสามารถที่จะสรุปออกมาได้เลยนะคะว่าแบบว่าการแต่งกายเนี้ยมันมีผลค่อนข้างมากต่อเรื่องความมั่นใจนะคะเนี่ย อืม
ใช่ ใช่เลยค่ะ แล้วก็แบบว่า เพราะอย่างงั้นน่ะค่ะ ยิ่งเป็นผู้หญิงอะอาจจะแบบว่า การแต่งกายมันอาจจะดูเยอะกว่าผู้ชายเนาะ เพราะว่าผู้ชายเอาจริง ๆ ก็เสื้อ กางเกง รองเท้า จบ ใช่ไหมคะ แต่ผู้หญิงมันก็จะมีแบบว่าเหมือนหมัก อ่า แต่งหน้าด้วย ทำผมด้วย หรือว่าเหมือนแบบว่าทำให้ตัวเองดูแบบ อันเนี้ยส่วนตัวอะนอกจากการแต่งกาย ความ ใช่ ความสะอาดสะอ้านเหมือนกันค่ะ คือมันอัน อันเนี้ย อัน อันนี้จะทำให้ ผู้หญิงดูแบบ ดูมั่นใจ แล้วก็เป็นการที่แต่งตัวดีขึ้นน่ะค่ะคุณ
ค่ะ อืม มี แอกเซสซอรี แบบเครื่องประดับ ใช่ไหมคะ? อ๋อ จริงค่ะ จริง จริง

อา เรียกได้ว่าอยู่ในตัวแบบว่าจังหวัดเดียวกัน อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ อยู่ในอำเภอเมืองอะเนาะ ร้อยวันพันปีอะคุณไม่ค่อยเจอนะ วันที่แต่งตัวสวย ๆ อะไม่เจอเลยอะ แต่วันนั้นน่tเป็นอะไรก็ไม่รู้อะคุณ แล้วก็เหมือนแบบ คือสภาพ ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าตอนที่ เหมือนตอนเป็นแฟนเนาะ เราก็ไม่ได้มี เหมือนใช้ชีวิตอยู่กับเขาอยู่แล้ว ใช่ไหมคะ คือต่างคนต่างอยู่บ้านเนาะ แล้วเวลาเรามาเจอกันน่ะ คือก่อนหน้ามีลูกอะค่ะ เป็นคนที่แต่งตัวเต็มอะ เป็นคนที่แบบเหมือนผมต้อง ใช่ หน้าต้องขึ้น ขึ้นหน้าอย่างดี อะไรอย่างเงี้ย ผมก็ต้องทำแบบดี ลอนสวย สระผมสวยงาม แต่งตัว รองเท้า หน้าผม อะไรอย่างเงี้ย ต้องเต็ม แต่คุณคิดสภาพ
อืม ค่ะ <chuckles> ค่ะ อืม เราต้องสวยไว้ก่อนใช่ไหมคะ? เนาะ จะไปเจอกับแบบผู้ชายที่แบบ เออ แบบดูดี อะไรอย่างเงี้ย เราก็ต้องแบบว่าสวย สวยเหมือนเขา <chuckles> ค่ะ
ใช่ เนาะ ใช่ค่ะ แล้วอันเนี้ยก็คือหลังมีลูกเนาะ แล้วก็ไปเจออะ แล้วก็แบบว่าเหมือนไปเจอสภาพที่แบบ เหมือน เหมือนแย่มากอะค่ะ สำหรับเรานะ ว ณ ณ วันนั้นน่ะค่ะ แล้วก็ตลกตลกอะ โชคดีว่าแฟนเก่าคนเนี้ย มันจากลากันด้วยที่แบบเหมือน เขาเรียกว่าด้วยดีอะค่ะ เป็นเพื่อนกัน อะไรอย่างเงี้ย เขาก็แอบมาแซวอะว่า "โอ้โฮ! นี่แต่งตัวอะไรเนี่ย" อะไรอย่างเงี้ย "ไม่เคยเห็นเลย" อะไรเงี้ย คือรุนแรงมาก แรงไม่ไหว นี่แค่แบบว่า ค่ะ
ค่ะ อือฮึ โอ๊ย นี่แซวด้วยเหรอคะเนี่ย? อา แล้วเรา เราตอบกลับไปว่ายังไงอะคะ?
บ้าเหรอ เจอที่ไหนล่ะ? ผิดคนหรือเปล่า? เนี่ยค่ะ
<chuckles> อืม
เฉไฉอะค่ะ ก็หัวเราะแล้วก็บอกว่า เออ เนี่ยไม่มีเวลา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แก นางก็เลยบอกว่า "เหมือน เออ ก็ดูแลตัวเองบ้างนะ" อะไรอย่างเงี้ย เราก็คำนี้แหละค่ะ ถึงเป็นคำเบา ๆ เป็นคำพูดที่ดูห่วงใย แต่มันบาดลึกจิตใจเหลือเกินค่ะ ในการที่แบบ "ดูแลตัวเองบ้างนะ" อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณ
อา